Oye, ahora quiero que me platiques, ¿cuáles y qué son los límites que pones, entre tu vida online y la real?
Ah, ¿en el aspecto de privacidad o en el aspecto del uso del teléfono?
Mm, yo creo que quiero saber más en el aspecto de privacidad.
De privacidad. Bueno, yo la verdad, eh, desde hace tiempo, las redes sociales las he usado solamente para, pues, para mantenerme informado, eh, algunas para comunicarme con mis seres queridos. Y, algún y otras, nada más con, meramente, fines de entretenimiento, ¿sabes?, em, por ejemplo, en el aspecto de, X, eh, lo que era antes Twitter, la ocupo mucho para informarme. Me gusta mucho que es, ah, información muy breve, eh, casi siempre es inmediata. Entonces, esa parte hace que para mí sea, hasta cierto punto, adictivo usarlo. Creo que es de las de las que más ocupo, y y me agradan, porque
¿Mm? Okey. Ujú. Ujú.
porque siento que no me quita mucho tiempo, ¿sabes? Entonces, eh, pues, en esa red social, normalmente, eh, expongo nada más, como pensamientos, como este, eh, retuiteo noticias, o algunas cosas que me parecen interesantes, pero realmente no mantengo una comunicación tan
Okey. Ujú.
Tan cercana con conocidos o con amigos, ¿sabes? Ahí sí es un es raro porque es como una red social donde estoy como desconectado de de las personas que que tengo alrededor, ¿no?
<chuckles> Okey, y o sea, y aparte, como como dices: "Es es algo más breve", eh, o sea, los tweets, ¿verdad? Aunque están los hilos, pero como que es, así como que más rápido, por así decirlo, y usualmente no es bueno, yo no la conozco como una red como para convivir en un aspecto muy cercano, ¿no?, con otros, o sea, es como de que: "Ahí, a quien le parezca", ¿no? "Aunque seas desconocido, ahí te va ahí te va mi tweet".
Sí, justamente, como que no intenta del todo hacer comunidad, sale, solamente es como, noticias o comentarios o ciertas cosas que suceden y el resto de gente comenta, también es creo que importante recalcar que incluso en esa red normalmente hay gente que se ¿cómo decirlo?, eh, hay gente muy tóxica en esa en esa red social, ¿sabes? Puedes llegar a tener comentarios muy agresivos, este, porque, pues así funciona esa red realmente, o sea, son como que, eh, formas de pensar. Obviamente, siempre van a chocar muchas posturas y y bueno, pues es normal. Es es sólo entender cómo funciona, ¿no?
Ujú. Uy, sí. Claro. Y está Y es que aparte es de las redes que no tienen como una censura, ¿no? Entonces también la gente se agarra, ahora sí que a decir su opinión a diestra y siniestra para ser leído o escuchado, eh, sin filtros, que también es lo que hace que ahora sí, como que se "expongan" entre comillas, em, tú ah, ¿cuándo te ha llegado a tocar? O no sé si si lo haces, por ejemplo, yo yo yo nada más veo, pero no interactúo, <chuckles> pero no sé si si tú interactúas seguido, o sea, de que al al dar tu opinión, un comentario o algo que viste, o así, de que eres de los que comenta, em, o sea, te guardas mucho como tu opinión o das tu opinión más bien como de una manera pasiva o eres también de repente agresivo al momento de de dar tus opiniones en esta plataforma en específico.
Ajá. No, fíjate que en esta plataforma no interactúo mucho, este, soy más de, este, darle likes o o uno que otro retweet. Eh, cuando interactúo, sí intento tener cuidado con mis palabras. Eh, no voy a mentir que también me gustaría engancharme y todo, pero no le veo ningún propósito positivo, incluso lo veo hasta peligroso porque luego hay gente que ahí los empiezan como que a a buscar, eh, todo de acerca de las personas cuando se empiezan a meter en en temas muy, este, controversiales, eh, ha pasado de que, pues, hay posturas muy radicales ahí, o sea, desde temas muy simples como fútbol o, bueno, política es más común, ¿no? Entonces, este, sí me ha ocu sí me ha tocado ver que luego hay gente que pone eh, cada barbaridad ahí y termina siendo, este, pues prácticamente boxeada, ¿sabes? Sacan toda su ubicación, su nombre, su, mm, su dirección, su número de de teléfono y <chuckles> la verdad, sí es un poquito
Okey. Ujú. Claro. Exacto. Ujú. Oy, sí. Ahora sí, que hasta hasta que desayunaron en la mañana, ¿no? O sea, porque así así de fácil, o sea, justo en este tema de de la privat privacidad. Perdón, o sea, ahora sí, yo creo que esa es una de las redes en las que no tienes ninguna privacidad, o sea, hasta de qué marca de calzón básicamente te te pueden sacar nada más porque pusiste algo que no le concordó con alguien más, ¿no? Está está un poco fuerte. Es muy hardcore esa esa red social.
Sí, la verdad es que esa red social puede llegar a ser un poquito agresiva. Eh, también luego, pues justo como estamos tocando el tema de la privacidad, también es importante que luego estas personas hacen este tipo de comentarios sin sin ningún tipo de conocimiento y, pues, terminan este, siendo registrados por completo. Yo, en mi caso, no tengo ni ubicación, foto de perfil tal vez, pero yo, en general, todas mis demás redes sociales las mantengo también ya este, cerradas hasta cierto punto, ya no ya no comparto nada familiar, no comparto muchos temas personales, ni nada porque, pues, justamente evita ese tipo de cuestiones, ¿sabes? O sea, no es como que para que yo me dé el lujo de de agredir a otras personas, simplemente ahí me agrada el tema de convivir, a a mí en esa espacio veo muchos temas, eh, que me llaman la atención de cuestiones tecnológicas, internacionales, eh, algún otro que otro escándalo, eh, internacional también luego ahí aparece y, pues, es inevitable verlo, por lo mismo de que te digo que es una es una plataforma que de cierta forma, eh, la la inmediatez es como su fuerte.
Ujú. Claro. Ujú. Claro. Claro. Ujú.
Y y también veo temas de de deportes, que a mí me gusta también muchísimo. A mí s a mí me gusta mucho esa plataforma, o sea, todo el tiempo, eh, simplemente recargas la página y siempre vas a ver algo nuevo. Yo creo que eso también es algo que la hace ade adictiva para mí. Em
Claro. Okey.
Sí, pero en la parte personal o de información, yo sí la mantengo muy, muy, muy, este, muy privada realmente, si alguien revisa mi perfil, no va a encontrar gran cosa de mí, por lo mismo, ¿no?, por evitarme cualquier cualquier temita de eso.
Ujú. Ay, qué. Claro, para evitar salir ahí publicado, ¿no?, <chuckles> está está muy bien y justo creo que, en específico en esta red es importante tener en cuenta todos esos aspectos porque, pues, sí funciona de forma muy muy extrema, ahora sí. Y, por ejemplo, en cómo es tu uso o cómo es también la privacidad con la que llevas tu vida, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, que también son redes en las que digo, pues Facebook es más como para, entre comillas, la familia y e Instagram como entre amigos, ¿verdad?, pero compartes, por ejemplo, como la misma ahora sí que privacidad de de tu información en ambas redes, ¿o tienes un poquito más de libertad en alguna que otra cosa, bueno, las historias o los posts que publicas y todo eso?
Ujú. Ah, fíjate que yo hacía mucho tiempo, pues, cuando era más joven, y no sabía ni siquiera cómo realmente usar una red social, este, y también estaban, pues, naciendo estas redes sociales como Facebook, me parece que empezó en el 2007 si no me equivoco. Yo creo que mi cuenta la creé en el 2008, 2009 aproximadamente. Entonces, este, pues, yo agregaba a cuánta persona, este, hubiera. Eh, seguía 1000 personas que ni me conocían, ni yo las conocía, eh. Sí publicaba cosas, este, personales, fotos, todo. O sea, no no tenía ningún tipo de filtro, de de más joven, la verdad. Y yo creo que con el tiempo, vas como que, teniendo también esa madurez de saber qué cosas compartir y qué no. Eh, ya actualmente, yo re eh, Facebook, pues, tengo la cuenta, ahí tengo la aplicación y todo, pero ya casi no lo ocupo, la la realidad, ¿sabes? Eh, sé que luego hay noticias, como muy locales, que luego también eso ayuda en Facebook, este
Ujú. Ujú. Ujú. Claro. ¡Ah, okey! Ujú.
am, luego también la parte de pues, nada más en esa parte, realmente me sirve, eh. Ahí aún tengo a a ciertos amigos, pero ya no ocupo esa esa red social, realmente como como una parte importante para comunicarme con ellos. Realmente las personas que me importan, o con quien quiero tener comunicación, las tengo en WhatsApp, así que, pues, ya como que, ya perdió esa esa, este, importancia también para mí. Este, y pues, ahí solamente tengo mi foto de perfil, las demás las tengo bloqueadas, o sea, solamente la que yo deje, este, a la vista. Eh, en otra parte, pues, en el lado de Instagram, igual soy muy, muy, muy cerrado, este. Afortunadamente, Instagram tiene esta parte de de las historias, entonces, si realmente quiero compartir algo en general, pues, subo alguna historia, eh. Tiene la parte de mejores amigos, lo cual también es, este, una gran ayuda, porque ya cualquier cosa muy personal o así, eh, la la comparto ahí, y ya.
Okey. Ajá. Okey. Ujú. Sí. Ya sabes con quién. <chuckles>
Sí, justamente, o sea, sin ningún tipo de filtro ni preocupación de que me juzguen. Si me juzgan, me da igual porque son mis amigos, entonces no tengo ningún problema, ¿sabes?
<chuckles> Oye, pues está muy bien. O sea, creo que también es como dices una decisión madura el tener como es, como ser cauteloso, ¿no?, especialmente como está la situación ahorita. Pues no nada más en el país, pero en el mundo en general. O sea, como que tener este, es decir, eh, como recelo de nuestra información, creo que es importante este para, pues ahora sí que como que vivir tranquilos y vivir en paz, ¿no?, o sea, no no vivir con la preocupación de mis mi información va a salir al aire o me van a estafar o me van a hacer algo o van a usar mi imagen para algo, que siempre estamos, o sea, como estamos en riesgo, pero pues qué mejor que tomar precauciones, ¿no? O sea, antes de tiempo este justo este tema de la privacidad y todo eso. Em, por ejemplo, ¿cuántos años más o menos tenías cuando empezaste como a ser más consciente de lo que publicabas, de a quién agregabas?, em, por ejemplo, en Facebook ¿ya borraste a todas esas personas que no conocías o todavía las tienes agregadas?, eh, o sea, como en en más o menos, ¿a qué edad te diste cuenta de todo esto?
Sí. Este, fíjate que desde hace como unos 10 años ya empecé a ser más consciente, creo que iba en la prepa cuando, eh, me empecé a detener un poco más y decir: "Oye, hay mucha gente que no conozco". Empecé a depurar. No te voy a decir que lo hice de la noche a la mañana, lo fui haciendo gradualmente y creo que todavía lo sigo haciendo, em, luego, no es tanto, también eh
Okey. Ujú. Okey.
las personas, sino también las páginas y todo ese tipo de cosas que sigues, tanto en Instagram como en Facebook. Luego hay páginas que dices: "Bueno, esto ya no me aporta nada, ya hasta tal vez mis gustos cambiaron". Entonces termino de seguir, hago que mi círculo sea todavía más más, este, más cerrado, más íntimo, ya solamente sigo cuestiones que realmente me me lleguen a interesar o que me lleguen a a dar algún tipo de de información que, para mí sea relevante y, bueno, en en muchas cosas obviamente, te digo en Facebook yo ya casi no comparto nada personal, es rarísimo, a veces nada más, eh, igual comparto notas que veo de de mi localidad porque pues obviamente mucha de la gente que sigo en Facebook, eh, son amigos míos o conocidos y somos de de la misma ciudad en su mayoría, eh, por otro lado, por Instagram, pues, ah, pues ahí tampoco comparto gran cosa, tengo solamente mi foto de perfil, las fotos que, tengo en post, son fotos que no te van a dar gran información más que, tal vez que tenga un gato, ¿sabes?, o que, o que salí, o algo así muy en general, pero, muchas veces muchas veces, intento que ni siquiera salgan mis, mis amigos, ¿sabes? Por el mismo por el mismo hecho de que, eh, pues como tú lo acabas de decir, tienes que tener cuidado con lo con lo que pones, con lo que subes. Es importante que la gente sea consciente de que, está creando una huella digital, y que esa huella de cierta forma se puede rastrear, se pueden conocer, tu persona, ya no solamente la persona y sus allegados, sino incluso, eh, ¿cómo decirlo?, su ideología, su mentalidad, su forma de pensar, que apoya, qué no apoya y quieras o no, ese tipo de cuestiones pueden ser este
Ujú. Claro. Ujú. <laughs> Okey. Claro. Exacto.
Pues, negativas, en el aspecto de que quieras encontrar un trabajo, o de que te encuentres con conocidos que, tal vez, en realidad, no te interesa mantener cerca de tu círculo o que sepan de ti, entonces, yo por ese lado sí soy un poco más cauteloso, sí me ha pasado que luego tengo gente que no me interesa conocer, que te mandan solicitudes de amistad, o que te hablan acerca de que vieron tu cuenta. Y la verdad es incómodo, pero pero es algo que pasa.
Exacto. Ujú. ¡Ay, sí! Ay, de demasiado <laughs> demasiado de lent cuando o que tú le comentaste, no sé, a lo mejor, en la foto de un amigo, y el amigo, del amigo, de su primo, te agrega o te manda mensaje, ¿no? Es como de: "Uy, no te conozco, no me hables, no no sé quién eres, de desaparece de mi vida", ¿no? <chuckles> Oye, ¿y cómo?, por ejemplo, con tus amigos, o sea, como dices, tú tienes como este cuidado de no compartirlos a ellos o, a lo mejor, a tu familia, o sea, de que fotos con ellos, o historias con ellos, como muy seguidos, porque, pues, también es privacidad de ellos, ¿no? O sea, pero, ¿te han llegado, o te han dicho comentarios como de: "Ay, ¿por qué no subes nada?", o de que: "No, no", o a lo mejor como la comparten la misma idea que tú de: "Oye, ¿sabes qué?, de que, no, no subas esto ahorita súbelo después", ¿o cosas así?
Sí. Sí, he llegado a salir con amistades que me piden que no comparta nada, que quieren también como que mantener privacidad, o no quieren que los estén, este, importunando. Entonces, me dicen: "Oye". Como de: "Ahorita no compartas nada, o no me tomes fotos a mí", y dije: "Okey, todo bien", ¿no?, eh, he llegado a que ciertos conocidos, o amigos, incluso, me preguntan así como de: "Oye, ¿tienes un hermano?". Y es como de: "Sí". O sea, ni siquiera lo sabían, para el aspecto de que, puedo llegar a platicarlo, pero yo no comparto fotos de él. Y de cierta forma, él tampoco lo hace de mí. Así que esa ese respeto es es de forma mutua, ¿sabes? Y tenemos de cierta forma mucho cuidado con lo que compartimos también para no incomodarnos ni crear este problemas entre nosotros.
Ujú. Ujú. <laughs> Ujú. Claro. Claro que, justo, también eso es importante, porque como ahora sí que poner las cartas sobre la mesa, y si tú no te sientes cómodo compartiendo en dónde estás, o a dónde fuiste, con quién andas y todo esto. Pues, que también el círculo que te rodea, ya sea tu familia o tus amigos que también respeten eso. O sea, ahora sí que tu límite, ¿no? O sea, porque el no más no nada más lo estás aplicando en tus redes, sino, pues, que también se aplique en las de ellos, porque pues sigue siendo tu imagen, tu foto, tu nombre, la que va a aparecer por allí. Eh, sí, creo que es, obviamente, es muy importante tener esta conciencia de nuestra seguridad y pues te agradezco muchísimo. Me me gustó mucho platicar contigo de ese tema tan tan importante y tan interesante.